Iya, tempe, tahu, di sini gampang. Jadi, eee, aku pun setiap hari di sini tetep konsumsi tempe atau tahu, gitu.
Wah. Wah, itu beruntung sekali. <laughs> Iya.
<laughs> Jadi itu saya enggak bisa apa ya, aku enggak bisa absen, gitu loh.
Oh, oke.
Tempe itu, aduh, makanan kesukaanku. <chuckles>
Aduh, enak banget, apalagi dipenyet enggak sih, Mbak, dikasih sambel penyet, wah, aduh enak banget.
Oh, iya. <laughs>
Aduh, pengen jadinya nih, ngomonginnya, wah, jadi tempe nih.
Nah <clears throat> Kan kan apa, eee, memang yang apa, untuk masakan atau menu berbuka puasa, itu kan awalnya itu selalu yang, aduh, hari pertama apa, hari ke-2 apa, kan gitu ya, selalu ya. Nah, itu biasanya tempe kalau aku selalu ada di daftar itu.
Mhm. Heeh. Mhm mhm mhm. Mhm mhm.